Ah là là. Il m'est il m'est arrivé quelque chose récemment et heu, en fait, le truc c'est que j'ai <chuckles> j'ai besoin d'en reparler parce que, heu, je s je sais pas, en fait, si si j'ai bien fait, je sais pas je sais pas où je me place en fait, heu, je sais pas si j'exagère j'exagère, tu vois? Mais en gros, heu, donc, en fait, j j'avais, heu, c'est un nouveau musicien avec qui je travaillais mais on s'entendait bien, tu vois?
Bien sûr. Ouais. D'accord.
et hem, en fait, heu, en août, on a fait un évènement, il est venu préparer, nickel, j'étais trop contente, on avait prévu des grandes sessions de de en fait, j'avais mon bassiste qui était pas dispo.
OK.
Lui, je l'ai trouvé et heu, et puis, heu, il a sur papier, il était super, quoi et heu, et quand on a commencé les répètes, heu, pareil, je il connaissait bah, après je l'avais vraiment mis bien, hein, je lui je lui avais envoyé toutes les parties tout ça, heu, en même temps, il pouvait pas se tromper, hein! <chuckles> Mais après fallait voir si humainement on allait tous s'entendre.
OK. Ça marche, OK. Ouais.
Donc on part en tournée, tout va bien, je suis trop contente et en fait, j'avais un autre gros évènement là, heu, récemment et heu et moi, si tu veux, c'était un un gros évènement, c'était un showcase devant plein de gens de la music industry, tout ça et en fait, je voulais aussi, parce que je l'aimais bien, hem, <clicks tongue> l'aider un petit peu, tu vois? Essayer de de de de se montrer et tout ça de devant devant des gens qui qui qui ont de l'importance si tu veux.
OK. Bien sûr, oui.
Et heu, du coup et je suis très directe parce qu'en fait, ça fait des années que je fais ça donc j'ai toujours, heu, il m'est arrivé déjà plein de choses dans le passé donc j'avais pas envie justement de retomber dans, heu, dans le stress en fait de d'avoir des gens qui sont pas pro, <chuckles> tu vois?
OK, ouais, je comprends bien, non. Donc du coup, hem, écoute, c'est, bon, c'est déjà bien de ta part, tu as essayé d'intégrer quelqu'un de nouveau mais alors là, du coup, heu, ça c'est pas si bien passé que ça du coup, par la suite, c'était sur, heu, du coup, quel plan que ça s'est plutôt mal passé? C'était plutôt sur le plan humain, heu, musical?
<chuckles> C'est ça. Bah en fait, si tu veux, c'était un évènement très important parce que c'était filmé, enregistré et devant des gens donc tu vois les 3 gros trucs de de la musique, tu vois? Et tu as pas droit à l'erreur donc, en fait et en plus, c'était, heu, on avait on faisait en gros l'équivalent d'un MTV Unplugged donc, en gros, c'était, heu, et en fait à la base on a un groupe de rock assez, heu, énervé donc en fait c'était vraiment, heu, l'idée de faire un truc complètement à l'opposé de ce qu'on fait, sans disto ni quoi que ce soit donc tu entendais vraiment tout en fait, tu vois?
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. OK.
Donc f voilà, en gros, heu, ce qui te fait vraiment être musicien si tu veux, tu as pas droit à l'erreur et heu, et je pensais qu'il avait bien compris le projet en tout cas c dans les mots, c'est ce qu'il disait et si tu veux, il arrive, déjà il arrive, heu, on devait faire une semaine de répètes, il est venu qu'au bout de 3 jours. Et ouais et heu, et il arrive et il connaît pas les chansons, quoi!
Ouais. D'accord. Ça marche. D'accord, OK, bon. Alors je comprends bien effectivement, toi, tu as quand même fait de ton mieux pour essayer de le préparer. Tu lui avais envoyé à l'avance, heu, tout le nécessaire pour qu'il se prépare correctement et visiblement, heu, voilà, heu, au moment de passer un petit peu à l'action, tu te rends compte que lui, en fait, n'est pas prêt du tout, il a pas forcément bien cerné le projet donc finalement, heu, oui, c'est
<laughs> Ah ouais, ouais, ça faisait des mois. <chuckles> Ouais. Non. C'est ça. Et l'importance du projet!
Et l'importance du projet donc finalement, toi, tu n'as rien à te reprocher, tu avais mis toutes les cartes entre ses mains et lui, heu, ben de son côté, il a priori, il y a eu un problème de communication ou de compréhension plutôt de son côté alors si je comprends bien?
Bah, d voui en fait si tu veux donc le 1er jour déjà, heu, donc on fait deux douze heures de de de répète et heu et honnêtement j'ai une migraine pas possible, heu. En plus, tu sais? Je suis en train de me me brûler la voix parce que du coup on refait on refait on refait pour lui. En plus, heu, comme je disais que c'était acoustique, donc déjà quand on avait fait 1 répète au préalable parce que je me disais je le sentais pas le truc, tu vois? Donc en fait je l'avais vu déjà, avant que tout le monde arrive en répète, je suis allée chez lui, j'ai fait: «Attends on va revoir les chansons» et en fait, hem donc en fait ma guitariste, elle arrivait. Honnêtement elle me disait: «J'ai pas eu le temps de voir les chansons, mais bon je suis là on va voir, heu, c on va un peu, heu, décortiquer».
OK. D'accord. Mmh mh. Mouais
Donc elle j'avais vu qu'elle était pas prête, mais quand elle est venue après pour la grosse session, la résidence. Elle a elle a elle faisait aucune erreur quoi. Elle a elle a passé en fait vraiment son temps dessus. Que lui tu vois? Que lui si tu veux je voyais que s il connaissait pas, mais il y a eu 0 effort après et en fait, heu, ses excuses c'était: «J'ai été malade, heu, oui mais moi tu sais? D'habitude, heu, je travaille en groupe». Enfin en fait il a pas compris du tout l'enjeu et moi si tu veux j j'étais là genre, heu, tu avais le côté humain si tu veux qui était là genre, heu: «Est-ce que je suis trop dure avec lui?» et tout ça et le côté, heu, professionnel qui avait juste envie de lui dire: «Tu dégages tout de suite quoi. Tu me fais perdre nos temps, heu».
Oui. D'accord, ouais. OK, ouais. OK. Ouais, bien sûr. Mmh mh. Non je comprends bien, hein. C'est c'est vraiment délicat comme situation, heu, mais en tout cas, heu, toi, tu as vraiment pris en compte, heu, voilà les les choses les plus importantes donc le côté humain, tu as quand même, heu, bon voilà, hein, heu, tu as pu faire preuve d'empathie, heu, à son égard. Malgré que lui, heu, d'un point de vue professionnel, il était vraiment pas à la hauteur, malgré voilà, tous les éléments que tu lui avais transmis pour qu'il se prépare correctement donc, heu, finalement, heu. Comment tu as réagi derrière toi, heu, par rapport à ça? Est-ce que tu tu tu sens que tu as tu as bien réagi? Ensuite comment, qu'est-ce que tu lui as dit du coup?
C'est ça. Bah, maintenant que c'est passé alors en plus tu sais? Je suis pas du genre à q quand quand j'en arrive là je suis pas du genre non plus à à ne rien dire. Heu, après ça monte ça monte ça monte et des fois justement ça part un petit peu, heu, trop, heu, direct et en fait le 1er jour si tu veux, heu, je lui ai dis: «Écoute ça va pas du tout, déjà ta guitare tu l'as pas réglée comme je t'ai demandé. Tu es guita tes cordes elles sont mortes, ta guitare elle sonne mal». En gros, tu vois? Donc déjà et et et le truc c'est qu'on fait un évènement devant des des pros, heu, guitaristes tu vois? Il z il va enfin tu vois? Non c'est c'est la honte en plus, tu vois ce que je veux dire?
Oui. Mmh mh. Ouais. OK.
Et en plus il joue pas si bien que ça quoi, tu-tu vois? Donc c'était le tout quoi, tu vois? J c'ét c c'était
Non mais s D'accord. Ouais, je comprends, je comprends. Non mais c'est c'est difficile, hein, hem, après toi tu tu as fait de ton mieux, pour essayer de voilà, sélectionner quelqu'un, l'aider, le préparer à ce qu'il soit prêt finalement. C'est lui qui arrive, heu, voilà, en étant mal préparé, même la guitare, elle est mal réglée. Heu, finalement, qu'est-ce qui aurait pu être, heu, amélioré par rapport à ça? Est est-ce qu'une, heu, meilleure communication en amont aurait pu être intéressant, ou tu as tout fait, ouais.
Ouais. Ah j'ai tout fait. Non, si tu veux il a il a 47 ans, tu vois? Heu, il y a au bout d'un moment tu as envie de dire, heu
D'accord.
heu, j tu en as marre de dire, heu, l les choses aux gens, tu vois ce que je veux dire? Et heu et et si tu veux, i il arrive, heu, un peu, heu, les mains dans les poches et moi ce qui m'énerve c'est que, tu vois? Heu, i i il arrive et heu, quand la 1re chose qu'il fait si tu veux c'est se servir à boire. Dans l dans le sens, heu, alcool, tu vois? Et et moi ça ça m'énerve, parce que pour moi c'est d'abord on répète, d'abord on fait tout ce qu'on a à faire et puis, heu, après en récompense, on peut se prendre une bière ou tu vois? Un se faire un cocktail peu importe mais si tu veux, heu, quand tu arrives, heu, que tu es le dernier à savoir, à connaître, heu, les morceaux et que, heu, tu te récompenses sans avoir rien fait et en plus si tu veux tout le reste, alors que tout le reste c'était q préparé, la 1re chose qu'on faisait dès qu'on avait terminé, c'était ou on se reposait parce qu'on comprenait l'enjeu, ou alors, heu, on s'enfermait dans nos chambres et j'entendais, heu, les gens répéter, se préparer, ou préparer quelque chose pour l'évènement, tu vois? Heu, préparer la batterie donc tu vois? S mettre, heu, tu vois? Et lui il était toujours sur le canapé en train de boire, heu, manger ce qu'il y avait dans le frigo tout ça et c'était le seul qui ne faite qui n'en faisait pas une en fait si tu veux.
Beh, ouais. Bien sûr. OK, ouais. Oui. Bien sûr. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Ouais. D'accord. Bon, bah, visiblement, heu, voilà, il y a eu vraiment un manque de compréhension, heu, de son côté, hein, par rapport aux enjeux de l'événement. De respect effectivement. C'est vrai que, heu, si tout le monde était concentré, en train de travailler ou se reposer. Heu, voilà, au vu de la préparation le de l'événement, effectivement, on peut peut-être considérer que que lui, heu, n'a n'a vraiment pas rempli, heu, ben sa part du boulot, hein. Ni même en termes de de comportement donc finalement ton ressenti, il est parfaitement légitime vis-à-vis de lui, puisque, heu, c'était, heu, c'était vraiment, heu, bah, pas correct de sa part et puis il aurait dû faire mieux, il aurait dû faire plus donc, heu, voilà finalement, heu, toi ce que tu as fait, c'est c'est visiblement, la bonne chose à faire quoi.
<chuckles> Et de respect. <laughs> Bah, c'est surtout qu'on est on est pas hem, <clicks tongue> bon, on est pas super connus mais on est pas un petit groupe non plus si tu veux. Donc quand tu arrives en insinuant que tu peux arriver, sans être préparé c'est alors que tu as pas le niveau, si tu veux, heu, il y avait aussi heu, il y a il y avait un grand producteur, heu, de de de de groupe de rock et tout ça. Et du coup lui il a il a il il est arrivé sur le terrain un peu, heu, presque le jour même, en disant: «Mais attends, attends, je vais régler ça, t'inquiète pas» et hem, <chuckles> et il ose me dire donc celui que que finalement, heu, j'ai viré. Heu, il ose me dire: «Oui mais tu vois, quand untel est venu et qui connaissait pas la chanson tu as rien dit». J'ai fait: «Mais c'est pas pareil, en fait, vous avez pas du tout le même niveau tu comprends pas en fait». Tu tu vois? Et et heu
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Ouais, donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu un, ouais, un malentendu avec, heu, avec une autre personne, heu, bon, oui, en plus du coup, je comprends bien que tu tu as été amenée à le à le virer, à prendre cette décision-là. Donc ça ça devait pas être évident d'ailleurs, parce que bah, toi tu étais f un peu responsable de tout ça, alors ça ça a dû être compliqué à gérer ça en terme de de stress même.
Mais c'est ça, en fait, je faisais la production, et puis quand on est arrivés enfin au studio où là, ça y est, c'était vraiment sérieux et là, il y avait que des gens vraiment très haut placés, si tu veux, dans la musique. En plus, je suis pas du genre à comment on dit, heu? Laver mon linge devant les gens, tu vois ce que je veux dire? Donc heu donc heu, j on arrive au studio et heu, et il commence à sortir sa guitare et tout ça, et un peu faire genre, tu vois? Ça y est, je suis là! Le groupe est là, tu vois? Et je lui ai dit, heu ah oui, et puis, il demande en plus, des nouvelles cordes pour changer ses cordes. Ça y est, il se rend compte qu’enfin, mais tu sais, le truc, c'est que ça tient pas quand tu changes les cordes sur le moment
Ouais. Bien sûr. Mmh mh. D'accord, ouais.
et heu, et je lui dit: «Non, mais déjà, tu laisses ta guitare». Il fait: «Ah mais moi, je si je fais pas de guitare, heu, je vais pas juste rester là, heu, à faire de choeurs ou des percussions». Je fais: «Bah, écoute, si tu veux quand même faire d partie du projet, avoir ton nom sur le projet, c’est la seule chose que tu vas faire sinon tu n tu en fais pas partie du tout»
D'accord, bon! Alors, heu, oui, c'est c'est c’est tu as dû avoir une attitude un peu sèche, mais qui est tout à fait, heu, légitime et heu et heu, justifiée dans dans ce cas présent. Donc finalement, heu, tu tu as réussi, à ce moment-là, à, voilà, à poser les limites, hein, heu, par rapport à cette personne qui, lui, heu, bah, clairement n'avait, heu, n'a était un petit peu, heu, hors sujet, quoi, par rapport à l'événement.
et puis heu <clicks tongue> Ouais. Bah, je crois qu'il est juste venu se détendre et c'est ça qui m moi j'ai trouvé ça très insultant, pour le coup!
D'accord.
Hem et heu et c'est pour ça, tu vois, là, je suis censée lui lui f lui donner des sous pour l'essence, et et j'ai pas envie, quoi, tu vois? J'ai juste envie de, tu vois? <scoffs>
Mmh mh, je comprends. Non, je comprends que, vu qu'en plus, heu, de son manque de professionnalisme, il a eu un comportement complètement inadapté, effectivement, heu, derrière, heu, lui rembourser certains frais alors que finalement, heu, fina ils ne sont pas forcément dûs. Et ben, c'est c'est à toi de voir, ouais.
Ouais. Ben, c'est ça! À côté de ça, j'ai un gamin de 20 ans qui est venu et que qui a fait un super travail.
Ouais, bien sûr! Bah, écoute, en tout cas, heu, je te remercie, hein, heu, d'avoir partagé cette, heu cette histoire. Voilà! En tout cas, j'ai confiance en, heu, en toi, heu, je pense que tu as bien cerné, heu, la situation.
Merci, ça fait du bien! <laughs>